Mira, eh ah, con esa canción tengo una historia bastante peculiar. Lo que pasa es que, como dices, ¿no? El el video musical te muestra primero, si es el clip completo, una, em, a este personaje viendo una película de miedo con su novia, y ya después sale y empieza como que toda esta dinámica de la canción.
A ver, dime. Ajá, sí.
Entonces, yo de niño, pues, me encantaba, de verdad, eh, disfrutaba muchísimo de la canción, pero, no podía soportar de ninguna manera la la parte de la película. Me daba muchísimo miedo, pero así, mucho, mucho, mucho. Sí, entonces, pues, mi papá veía que yo me escondía o quizás cerraba los ojos en esas partes, y ya luego cuando iniciaba la parte de la canción ya, pues, lo disfrutaba, y mi papá de repente me empezó a decir como de: "Si quieres vete a esconder, y cuando ya empiece la la canción, pues, ahora sí ya te aviso, y te vienes a escucharla".
Te daba miedo. <chuckles> Sí. <laughs> Cla qué bien, tu papá, ¿no? Buena idea.
Entonces sí, la verdad que se se portó muy buena onda conmigo, y, pues, fue eso de que, em, pues, yo estaba, ah, escondido, o o, quizá en otro cuarto mientras empezaba este videoclip, y de repente ya nomás escuchaba que me gritaba: "Ya vente, ya ya va a empezar la canción", y pues, yo me iba corriendo, y de repente ya estaba ahí con mi papá, quizá aprendiéndome la coreografía de Michael Jackson, o o la misma canción, porque, como niño, pues, realmente no no sabía lo que estaba diciendo la canción, pero pues, según yo la interpretaba al 100
Ajá. Exacto, a lo mejor no no sabía lo que significaba, ¿no? Ajá.
Sí, claro.
Sí, a veces que uno, nomás tararea las canciones, ¿no? Y como, si no entiendes, a lo mejor cuando estás chiquito, inglés, pues, nomás le le mueves, ¿no? Y, ¿no? Pero, no sabes qué dicen. Ajá, pero pues, eh, pues, qué padre, ¿no? Que que te gustaba. I igual te te aprendiste la coreografía, ¿nunca te tocó bailarla, por ejemplo, en alguna fiesta, o, algo esa canción?
Sí, sí, sí, ahí ahí medio la murmuras.